Então, eh, eu gostaria muito de uma orientação sua e também desabafar, porque hoje eu vivo como imigrante aqui em Portugal
Aham. Beleza. Aham.
e eu tenho eu tenho 3 anos aqui em Portugal, eu sou do Brasil e, eu gostaria muito de encontrar um propósito, mais um propósito, sabe, por meio de um voluntariado, algo que eu possa ajudar a minha comunidade, aqui em Portugal. Aqui onde eu moro, sabe.
Uhum. Perfeito. Perfeito, entendi, entendi. Então, eh, você está há um tempo considerável, né, são 3 anos, em Portugal. Eh, você se sente adaptado ao local?
Isso. Olha, já já já me sinto adaptado, já me sinto parte, né, da comunidade aqui. E assim, eh, eu tenho um coração voltado para isso, voltado para a questão da volun da do voluntariado, da missão. Tanto que, o que me trouxe para Portugal, foi justamente uma inclinação que eu tive no meu coração, tanto eu quanto a minha esposa, de de cumprirmos, realmente, um uma missão aqui, porque assim, eh, nós, eh, enquanto no Brasil, participávamos, eh, de algum de algumas missões. Nós fazíamos parte de um grupo missionário chamado SOS Sertão
Uhum. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Caramba, que legal. Hã.
e pois, lá no Brasil, pois é. E a gente fez parte durante algum tempo inclusive a gente se conheceu nesse projeto, olha que legal. <chuckles>
Se <laughs> Que maneiro, maneiro, aham. Então você sempre foi você sempre foi inclinado a isso, né. Já estava no Brasil já trabalhava dessa forma, e aí você falou qual foi o motivo, então? Foi justamente por isso também, que vocês foram para aí, para Portugal?
Pois é. Isso. Isso. Aí assim, nós já tínhamos aqui um casal, eh, que já f fazia missões aqui, porque nós somos cristãos. E e aí, de uma certa forma, a gente já já é voltado para essa causa, uma ca para causa social, para uma causa, né, de um propósito maior.
Uhum. Sim, com certeza. Uhum.
E assim, e além da questão até da ministração da palavra, a gente traz uma palavra de Deus, de conforto, a gente também é é muito voltado às questões sociais também de ajuda. E esse casal ele já fazia esse trabalho aqui.
Uhum. Tem dorpe.
E assim a gente percebeu em nosso coração uma inclinação de vir pra cá pra poder ficar junto com ele, sabe. E e de fazer também esse trabalho aqui, o mesmo trabalho que a gente fazia j lá no Brasil, que a gente ía para o sertão, e aí a gente, eh levava, eh alimentos, toda uma estrutura social pra aquele lugar, ficava assim cerca de 7, 8 dias, eh, estabelecendo toda uma estrutura social pra aquele pe pra aquele pessoal. Sabe aquela coisa de, poxa, de levar de uma certa forma, uma dignidade pra eles, pra eles verem: "Olha, eles estão me vendo"?
Entendi. Ah, boa. Noss Uhum, caramba. Uhum. Tô entendendo. Uhum. E deixa Aham e deixa eu te perguntar, isso é isso é incrível, né, é sensacional esse trabalho que que você faz e e é impressionante mesmo o fato de você ter saído do teu país, pensando nisso ainda, né, pensando em outras pessoas. Então, isso realmente é incrível. E aí você chegou nesse local, né, com o objetivo também de ajudar o esses teus conhecidos, esse teu amigo. Ele já tem já faz parte de um projeto ou ele faz parte de uma igreja, por exemplo, como é que como é que é essa questão?
Sim. Isso, aí ele faz sim parte de uma igreja e nessa igreja ela já tem esse trabalho também social, né. Já faz, já acontece as missões sociais e, assim, e é algo que e e nós já fazemos parte também dessa igreja, já ajudamos lá de alguma forma. Mas o o que tem me incomodado muito é que, eh Portugal é muito corrido, as coisas aqui são muito corridas, intensas e apesar da gente já estar adaptado, a gente passou por algumas situações, sabe, de financeiras em relação a a trabalho também. Então, muita coisa acabou comprometendo o nosso orçamento e a gente acabou focando bastante nisso, né. Hoje, a gente tá se reerguendo financeiramente, as coisas estão começando a se alinhar. E por conta de a gente ter focado bastante nessa questão das finanças, a gente acabou que e o propósito que nos trouxe até aqui, a gente acabou que não, eh, não olhou muito pra isso, pelo fato de que a gente tem uma família, eh eh sou eu e mais 2 filhos, e aí nesse caso aí eu precisei realmente focar aqui em casa, né, e
Uhum. Sim. Entendi. Uhum. Hum. Uhum. Sim. Entendi. Uhum. Ah, que bom. Uhum. Tô entendendo que tô tô te entendendo. Eh deixa desculpa te cortar, que na verdade é só mesmo pra pra entender esse teu contexto mesmo, e pra eu também poder te ajudar, né, nessa questão que você precisa. E e aí, assim, e aí você obviamente pode continuar, mas essa pergunta é realmente pra eu poder entender, eh, em Portugal é bem diferente do Brasil, também tem aquelas pessoas pobres, o teu foco seria nessas pessoas também, ou ou tem um foco diferente em Portugal, né? As pessoas que realmente necessitam são pessoas em situações diferentes, por exemplo, da situação do Brasil?
Pois. Não, tudo bem. Sim, sim, por favor. Tudo bem. Olha só, o foco re é um pouco diferente, assim
Uhum.
Eh lá, na na no caso na Bahia, né, que é o meu Estado no Brasil, os sertões, os lugares que a gente ia lá é realmente pessoas muito, mas muito necessitadas, e que a gente chegava com, sabe com ali com alimentos, com uma cesta básica e era algo que, tipo, elas estavam precisando realmente, era algo que, elas não tinham realmente o que comer, e a gente chegava e trazendo esse alento pra elas pra pra pelo menos 2 ou 3 semanas elas terem o que comer. Aqui já é um pouco diferente, apesar de que também tem muita gente necessitada aqui. Mas as pessoas que estão necessitadas aqui, elas, eh, geralmente elas precisam, sei lá, elas precisam de uma atenção, de uma assistência sim em relação ao alimento, mas eu percebo que elas pe elas muitas precisam, na verdade, é de ter alguém lá com elas se importando com elas, sabe. É algo mais, eh, é algo mais inti algo mais emocional, uma uma necessidade mais emocional, uma necessidade de porque assim, muitos foram abandonados pelos seus filhos, tem muito muitos idosos, senhores que ficam nas ruas e e e sabe, necessitados realmente de alguém que chegue e se importe com as suas histórias, com a sua vida, sabe. Que estejam dizendo ali olha, eu estou aqui pra te ouvir. Então aqui aqui tem muito disso.
Uhum. Uhum. Entendi. Sério? Aham. Sim. Uhum. Sim. Uhum, entendi, entendi. Uhum. Uhum. Entendi. Entendi. Boa, então, o que que aconte Ah, entendi, entendi, é um é um pouquinho diferente então, né, do do Brasil. Mas olha, eu entendi então, né, e e acima de tudo mais uma vez é muito legal esse trabalho e é graças a pessoas como você que muitas pessoas que precisam elas conseguem ter u uma vida melhor, né? Porque pessoas como como você e a sua esposa pensam tanto no próximo que acabam, eh, melhorando a vida deles de alguma forma. E isso é incrível mesmo. E assim, pra você então conseguir, eh, encontrar esse propósito e até continuar ajudando as pessoas, que esse é o teu objetivo, é interessante você manter esse contato com igrejas, né, aí em Portugal. Porque as igrejas elas já são esse esse ponto de contato entre pessoas que precisam e pessoas que querem ajudar, né, então você conectado a uma igreja vai sempre estar em contato com essas pessoas, porque as pessoas desamparadas elas sabem, né, que a igreja é um local em que elas vão conseguir ajuda. Então você tendo contato não só com essa igreja do do teu amigo, mas também igrejas parceiras, isso vai fazer com que você encontre sempre pessoas que que precisam de ajuda, né, então esse é um ponto. Eh, você acha que a sua igreja ela atende muitas pessoas? Ou ou seria interessante também esse contato entre a tua igreja e outras? Pra que vocês mantenham alcançando mais pessoas?
Sim. Sim. Verdade. Olha, ela já atende e e e a idéia nossa é justamente ampliar ainda mais, né, eh, o alcance porque, assim, eh aqui em Portugal, eh, tem muitas a assim, muito de de assistência social por parte do governo. O governo, de uma certa forma, ele assiste de uma e e de uma forma até interessante essas pessoas que têm, eh, essas dificuldades financeiras, sabe. Agora a a questão é que, como eu falei, eh não adianta si simplesmente ter um subsídio e aí, sabe, todo mês ir ali, eh, injetar algum valor, mas só que na verdade o que elas precisam tá muito além disso, sabe?
Uhum. Uhum. Sim, sim. Uhum. É é o emocional e o mental, né?
Pois é, e assim, e aí é justamente onde a gente entra, sabe. E outra, tem pessoas muita das vezes que não têm acesso a esses tipos de subsídio, muito por por ignorância, falta de conhecimento e mu porque assim, o governo aqui ele tem informatizado bastante essa questão de ter acesso aos subsídios, porém tem muita gente que aqui tem muita gente em Portugal que não tem acesso a essa informatização, elas vivem realmente como se fosse antigamente, e a a com base, sabe, no papel da presença. E a gente também, muitas das vezes, leva o conhecimento desses subsídios até ela, então, de uma certa forma
Uhum. Boa. Uhum. Entendi. Então Aham, entendi. Maravilha, é isso. Então, esse esse ponto que você estava falando dele, ele é muito interessante, né, porque assim, o governo de certa forma já ajuda, só que essa ajuda não chega até as pessoas então, esse pode ser também, eh, o um um do seu propósito, né, um dos seus propósitos, então fazer com que essa ajuda que já existe, eh, na verdade, você pode ser a ferramenta que abre os olhos das pessoas, né, pra que elas enxerguem, essa ajuda que já tá ali disponível pra elas. Mas aí devido à falta de conhecimento, devido à à falta de de habilidades com a tecnologia, essas pessoas não não tenham não têm acesso, né, a esse tipo de coisa. Então o teu propósito, ele pode estar relacionado a isso, você encontrar, eh, essas pessoas e você ser realmente essa chave que abre a porta pra elas, pra que elas encontrem, né, essa ajuda que já tá ali à espera delas, mas devido a uma falta de conhecimento elas não não conseguem acessar. Então, você tá num lugar muito bom, então você tem acesso a essas pessoas que têm falta de conhecimento, têm essa necessidade também emocional. E você com essa tua dedicação você pode cumprir esse propósito, né, de mostrar pra elas a ajuda, mas que nesse momento elas não têm acesso.
Sim. Sim, verdade, e é o que eu quero, é o que eu desejo e, assim, eu agradeço muito porque você me abriu os olhos pra algumas outras possibilidade dentro desse contexto, eu quero realmente agradecer também principalmente por você me ouvir, olha, muito obrigado de verdade.
Ah, maravilha. Olha, foi prazer então, hein. Quando precisar vou estar por aqui, e até uma próxima.
Ah, até uma próxima.